É, porque tu está olhando só com o olhar distante
Uhum.
sem essa parte do relacional, assim, sem essa parte da sig do significado que é, sabe? É é na praticidade, mas o aniversário, o abraço, o desejo, os votos, a comemoração, isso tá num ambiente emocional.
Uhum. Sim. Uhum, e e e você acha que ao ao mesmo tempo às vezes eu acho que eu tenho uma culpa de estar comemorando, porque o meu avô não está mais sabe uma coisa assim, tipo isso não era pra ser uma data feliz, ele faleceu, tipo, é meio que aniversário de morte também sabe? Eu
E não na praticidade, hum. Isso, eu sei, eu sei, eu te entendo é é complexo, é é compreensível, mas ele teve os aniversários dele, que você não, como era teu avô você não estava junto com ele, ele também viveu, e eu acredito que se ele estivesse vivo hoje ele estaria comemorando junto contigo o teu aniversário.
É. Uhum. Uhum. Ele não gostaria que a a data que ele faleceu fosse triste pra mim né digamos, né, no uhum.
É isso. É isso, exatamente, por ser teu avô, por ter um bem querer muito forte, ele ia querer te ver feliz, comemorando, sabe? Compartilhando um bolo, cantando um parabéns, tudo de uma pessoa feliz, porque os avós, os pais sempre querem ver os seus ente q né, os entes queridos, né, eles querem ver as pessoas felizes à volta então, eu creio que apesar dele não estar mais, o desejo dele seria, se estivesse vivo, de te ver feliz.
Uhum. Uhum. Sim. É verdade. Uhum. Nossa, você falou coisas muito, muito importantes realmente, se eu colocar o foco, por exemplo, que meu avô gostaria de me ver feliz, né. Não gostaria que eu passasse o resto da vida triste porque ele faleceu nessa data, e que as pessoas têm a oportunidade de fazer a festinha pra mim também e e me, e ter nessa sensação, vai mudar muito o meu ponto de vista, já está mudando. Realmente, pra mim foi um divisor de águas isso que você falou, hum no
Né. Isso. É isso. É porque às vezes a gente é natural, é do ser humano, olharmos todos com o nosso olhar, mas às vezes a gente precisa tentar olhar com o olhar dos outros, né, assim como é, sabe, como é para os outros.
Uhum. É verdade. E sendo, sendo que o aniversário é um negócio legal, né, eu preciso, né, eu tenho que pensar olha o bolo vai ser gostoso, o brigadeiro, a música, né.
É nem Isso aí ó, você gosta, está vendo? Mas, criou aí um alguma coisa mental que é ruim, mas, você tem que refletir sobre isso e ver um posicionamento talvez, né, pra fazer virar uma coisa positiva, sabe?
Uhum, é. Sim. Foi ótim,o esse ponto de de vista que você deu vai ser o ponto de partida pra eu trabalhar isso na minha cabeça, nossa foi incrível esse feedba essa esse insight que você teve e essa percepção foi ótimo eu vou pôr em prática com certeza.
Hum. Hum. Hum.